À, vậy á hả? À, vậy là tính ra h hát karaoke cũng khá là có ý nghĩa về việc việc mà xả stress, đúng hông? Việc ờ, căng thẳng công việc, căng thẳng cuộc sống nhiều quá thì đi hát karaoke, và đặc biệt là còn hát cái bài "Bay" của Thu Minh này nữa. Bài siêu cháy nữa. <laughs>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi nha. Phải đầu tiên thì cứ lúc nào cũng vào vào phát là phải chọn một cái bài gì mà cháy nhất để để để, gọi là, khuấy động, ừm, tinh thần. Đấy, không cho ai là ngồi im hết, rồi bắt đầu phải khuấy động tinh thần. Đó. Thế xong rồi bắt đầu là m d hát nhạc buồn, nhạc vui, rồi nhạc tình yêu, rồi thì nhạc cách mạng gì thì cũng được. Nhưng mà cứ là phải có một bài để để khơi dậy tinh thần đã, xong rồi mới bắt đầu là cho ngồi. Ờ, khởi động, khởi động. <laughs>
Ừ. OK, OK. Tức là cái bài đó là bài khởi động đó, bài là nổ máy đó, đúng hông? Kiểu như vậy. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Rồi cái lúc bay đó có dô luôn hông? Kiểu, nó uống được uống bia luôn hả? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, phải bay lên đã rồi rồi mới bắt đầu là chiến tiếp được. <laughs> Có chứ, ừm, à, cứ hát, ừm, bài là phải là phải tặng b bọn mình hay có cái câu, gọi là "Nào! Tặng hoa ly, tặng hoa ly nào." <laughs> Là ly ly ly bia.
À, hoa ly là nguyên cái đống ly chụm vào nhau đó hả? <laughs> Lúc mà cụng ly, đúng hông? <laughs> vui quá vậy. Trời ơi, là gọi nó là hoa ly đó hả? <laughs>
Ừ. Đúng rồi, tặng hoa ly. Ừ. "Mang mang mang hoa ly lên để tặng ca sĩ nào" kiểu thế. Thế là cho một ly bia là phải uống hết. <laughs> Đấy, <chuckles> cái hoa này nghe vẻ ai cũng sợ hay sao ấy. <laughs>
<chuckles> <laughs> Cũng vui quá luôn á chứ. Ừ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Đặc biệt là đang hát, mới hát xong đồ nữa, đang khá là mệt, xong cứ phải nốc hết một ly bia. <laughs> Ừm.
Ừ. Ôi, ly bia thì nó lạnh chứ, mà á hát thì, ừm, lúc ấy là cũng khàn khàn rồi đấy. Lúc ấy hát là nó khàn tiếng lắm rồi đấy. Đấy. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu, hiểu. Nghe có vẻ cũng đau họng đó. <laughs>
thì đấy, lần nào đi hát karaoke về xong chả, ừm, kiểu, đau họng hết cả lũ ấy, kiểu như vậy.
Ừm, nhưng mà nó vui, đúng hông? Quan trọng là nó vui. Ừm.
Đúng rồi. Mà nhá, mình thấy, ưm, bạn mình nó cũng nói rất là, kiểu, buồn cười, cứ, kiểu, vì là bọn mình sẽ ăn ở quán ăn xong, uống rượu ở quán ăn rồi thì mới bắt đầu đi hát, ấy, thì bảo là "Ờ, bây giờ say quá rồi, phải đi hát để cho nó giã rượu ra, để cho bớt say." Thế nhưng mà đi vào quán hát thì toàn, ờ, toàn thấy uống thêm bia vào thôi, <laughs> không biết giã rượu ở chỗ nào. <laughs>
À! <laughs> Cũng hợp lý. Ừ, nói chung là cũng v cũng vui mà, t cũng vui, vui, quan trọng là vui, còn mấy cái bị uống thêm bia vào thì thì chịu rồi. <laughs>
Ừ. <laughs> Ừm.
Ừm. Mà bạn à, ừm, để mà chuẩn bị cho cái việc mà cháy hết mình trong cái bài "Bay" lên này đó, thì không biết là ở nhà hay là ở trước khi đi hát, các bạn có, kiểu, phải có chuẩn bị để mà có thể hát được những cái bài mà nó bay cao như vậy hông?

Đúng rồi, xem là ai hôm nay giọng khỏe cho làm cơ trưởng là lên dẫn đoàn rồi đấy. Bay! <laughs> Đó.
Hợp lý, hợp lý. Ô kê, cũng vui quá đó chứ ha. Mà bạn à, th khi mà có những nhiều cái sự hưng phấn khi mà hát cái bài này đó, tại vì nó cháy quá mà, đúng hông? Hông biết là có bao giờ mà bạn rơi vô cái tình huống hay là có người nào mà bạn trong cái đám bạn của bạn rơi vô cái tình huống dở khóc dở cười hông? Kiểu là lỡ bị té hay là gì có luôn à? <giggles>
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Có nha. <laughs> Tại vì là bọn mình lúc ấy là cũng, ơ, uống bia là cũng hơi say say rồi. Ôi trời ơi! Xong rồi có một ông thì ông ấy uống nhiều ông say quá, xong rồi ông ấy đi ông nôn. Ôi giời ôi! <laughs> Đang hát, mà ông ấy cầm mic nha, ông nôn vào cái mic luôn ấy. <giggles>
Hiểu. Ôi trời ơi! Ồ, nôn ra đó luôn hả? Trời, hư luôn! Trời, vậy là hư luôn cái micro rồi! Trời, phá thiệt chứ, <giggles> mà mắc cười quá! <giggles>
Đáng sợ! Thế là cả lũ là thôi chạy, chạy toán loạn luôn. <laughs>
Ừ, hiểu, hiểu, hiểu, nói chung là cái trường hợp cũng khá là hài hước.
Tự nhiên là đang bay bay cái, đang hát hát xong rồi là tự nhiên hét ầm cả lũ lên. <laughs>
<giggles> Tính ra là, ờ, nôn vô cái micro là cũng khó lắm á, hông có dễ đâu, kiểu, vừa hét vừa nôn, trời đất ơi! Tưởng tượng ra cảnh đó thôi là cười lăn cười bò rồi bạn à. <giggles>
Ông ấy ông nôn. Ơ. Ừ. <laughs> Ừ. Ôi, cái vụ đấy là mình thấy đáng sợ nhất trên đời luôn ấy, tự nhiên đang hát mà ông ấy ông ấy nôn ra cái đấy, lại còn nôn ra mic nữa chứ. Ôi trời ơi! Thấy kinh khủng luôn! Ừm, ừm.
Trời ơi! Ph kiểu như phun ra như vậy luôn. Trời, quá là kinh khủng, thật sự quá là kinh khủng! Rồi, ờ, sau đó thì sao? Kiểu như là ừm.
<laughs> Đấy, hoặc là kiểu nhá, ờ, có lúc ấy thì là bọn mình, ờ, xếp đoàn tàu đấy, thế xong rồi chạy, chạy, chạy, chạy đấy, xong ôi giời ôi, có những cái người người ta đi giữa xong người ta chạy chậm ấy, xong rồi nó vấp lên nhau, ôi giời ơi, đè nhau dúi dùi dụi ra trên sàn, kiểu thế. Bay hơi lỗi. <laughs>
Ừ. <giggles>
Máy bay gãy cánh, a, ngã dúi dụi luôn.
Ừ, ừ, ừ, nó cũng khó ha, kiểu, đâu có phải là dễ đâu, mấy cái mà khi mà say xỉn rồi mình còn nối đoàn tàu như vậy chạy theo nhau á, nó nó, kiểu, dễ dễ có vấn đề xảy ra lắm, mà khi mà té lên như vậy mà xỉn là khó đứng lên lắm nữa. <giggles>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừ, đấy, thế là cứ nằm đấy xong cười thôi, kiểu, nhưng mà mình thấy là những cái cái cái buổi đấy thật sự là nó rất là đáng nhớ nha, kiểu như vậy.
Ừ. Có được, gọi là, có cơ hội là bung xõa hết mình, đúng hông bạn? Ừm.
Ừm, ừm, đúng rồi, được có thể được bung xõa hết mình này. Mà thấy mình thấy là cái việc mà đi hát karaoke ấy, nó giúp giảm stress rất là tốt đấy.